Ouais, dis-moi, ça fait un petit moment là que, bah, j'ai une envie, en fait, c'est d'essayer, heu, bah, de m'initier, pourquoi pas, à un nouveau loisir ou à une une nouvelle pratique sportive. Parce que, bah, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup développé, heu, durant les dernières années. J'étais plus focalisée sur, heu, les études et puis, hem, je faisais un petit peu de musique aussi à côté. Et du coup, le sport, ben, je suis vraiment à la ramasse. Et et à côté de moi, bah, j'ai quand même mon compagnon qui est heu bah lui, c'est tout l'inverse, tu vois? Il est vraiment, hem, à fond. Alors à un moment, c'était le CrossFit, heu, il a fait du paddle aussi, du tennis. Et là, c'est le badminton. Et parfois, il me demande heu, de l'accompagner. Et en fait, j'ai trop peur, heu, d'arriver au club et de vraiment pas savoir, heu, bah, pas savoir jouer tout simplement. Enfin, je me sens pas du tout, heu, à la hauteur pour y aller. Du coup, tu me conseillerais quoi?
Est-ce que tu as déjà essayé de faire un essai juste avec ton copain? Juste comme ça, même pas dans un club, heu, juste entre vous?
Ouais, bah, c'est vrai qu'en fait l'année dernière, on avait joué un petit peu avec, heu, 2 autres amis. Et heu et en fait, comme c'était assez régulier, on l'avait fait, heu, sur plusieurs semaines, mais en fait j'avais l'impression de de bien prendre le rythme. Alors, bien sûr, heu, j'avais pas du tout un niveau comparable aux leurs, mais j'avais appris quand même à à pas trop mal jouer, on va dire.
Après, c'est déjà un bon début, parce que tu peux aller avec ton copain quand il y va, heu, à son club. Jouer avec lui ou des gens que tu connais déjà, ça te mettra plus en confiance. Et après, tu verras si tu veux y aller de toi-même ou heu, ou continuer à y aller avec lui. Je pense que ça pourrait être un bon début.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Mais je pense que tu as raison, en fait, faudrait que j'essaye. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai aussi, heu tu sais, ça fait 1 an qu'il est dans dans ce club-là
Mmh.
heu, donc très vite, ça s'est bien passé puisqu'il est même devenu, heu, capitaine. Donc, c'est-à-dire que c'était lui qui organisait un petit peu les rencontres interclubs, tout ça et et en fait, heu, bah, je me sens un petit peu bête à côté, parce que je sais qu'il a un très bon niveau. Heu, à un moment, il était même question qu'il passe, heu, en en régionales. Enfin en dé en départementales, je crois, plutôt. Je veux pas dire de bêtises, mais, hem, mais moi, c'est vrai qu'à côté d'eux, heu, je sais que mon niveau, il est très débutant, quoi. Et en fait, j'ai peur, tu sais, de d'avoir ce côté où les gens, ils vont jouer avec moi plus par pitié <chuckles> ou par, hem, par, ouais, en fait par devoir plutôt que, heu, parce que, bah, on prend du plaisir à jouer, quoi.
Oui. Mmh. Mmh. Non, ben l'intérêt des clubs, c'est aussi de pouvoir adapter son niveau à chaque personne qui vient. Donc, heu, ils proposent, heu, peut-être des cours pour, heu, débutants que tu pourrais, heu, intégrer. Déjà, parce que ça te donnerait plus confiance en toi. Et après, généralement, ce genre de structures c'est pas fait pour juger. Donc, heu, ton copain, tu sais qu'il a un bon niveau, bah, c'est bien parce que tu pourrais jouer avec lui, ça te permettrait, heu, d'avoir un peu de, comment dire? De challenge. Mais aussi après être intégrée parce que surtout s'il connaît du monde et puis après, heu, bah, aller dans des classes, heu, de de débutants. De toute façon, on est jamais bête à essayer un nouveau sport, hein. Donc, heu, tu auras tu risqueras rien, c'est juste qu'il faut que tu prennes confiance en en toi et ce que tu peux faire.
Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais, mais je pense je pense que c'est vrai, parce qu'il y a aussi un autre côté où c'est vraiment heu, heu, bah, presque plus que le la la peur de pas performer, on va dire, parce que, bah, je m'en rends bien compte que c'est un petit peu idiot et que et que tout le monde a commencé, heu, à un moment, hein. Donc, heu, on peut pas être parfait avant d'avoir fait. Heu, mais c'est vrai que, heu, j'ai un petit peu la même chose. À un moment, je voulais essayer l'escalade. Bon. Là, c'est quelque chose, heu, mon mon compagnon, ça lui parle pas du tout. Et tu vois, le fait de se dire: «Ben je vais y aller» et heu et entre guillemets: «sans lui ou ou sans mes autres amis» parce que c'est vrai qu'ils sont pas forcément branchés par heu, par l'escalade non plus. Bah, en fait, c'est pareil, je me suis découragée tout de suite et je me demande pas si c'est p enfin je me demande, en tout cas, si c'est pas lié au au fait de d'être potentiellement seule. En fait, comme il y a un petit peu d'anxiété sociale aussi derrière, heu, je me dis: «C'est pas forcément la peur d'échouer en fait, ça peut être aussi, heu, bah, ouais la peur de de de se confronter à d'autres gens, de pas être au niveau, de pas heu». Ouais heu, c globalement, c'est plutôt ça.
Mmh. Mmh. Ah, oui. T tu oses pas? Ouais. Bah, en en fait heu, je pense que, déjà, essaye d'en parler autour de toi, parce que peut-être que tes amis proches seront pas intéressés par, heu, une pratique, heu, quelconque. Mais tu peux trouver, heu, bah, des des ouais des des copains un peu plus éloignés, qui peuvent peut-être, heu, t'accompagner. Et heu, ensuite, pour l'escalade, si c'est ce que tu veux faire, essaye. Pareil, va dans un cours de débutant, où tu sais que, heu, bah, en fait, vous serez tous, heu, dans le même panier, en gros. Donc, heu, personne va se juger. Et puis après, essaye d'entraîner quelqu'un, de motiver u enfin ouais des amis pour le badminton, si c'est quelque chose que tu veux aussi commencer. Mais, heu, je pense qu'en fait, il faut s'enlever les barrières, heu, heu, de: «On va pas y arriver» et puis: «Heu, je suis nulle» et essayer. Une fois qu'on y est, heu, ça ça marche. Mais il y a juste ça a dépasser. Tu as essayé déjà de faire, heu, des des choses pour améliorer l'anxiété sociale?
Mmh. Mmh. Mmh. Ouais, alors l'anxiété sociale, heu, en elle-même, j'avais essayé des trucs. Donc, ça passait pas forcément, heu, par des pratiques sportives. Mais je pense que c'est lié. En fait, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui est vrai. Je pense que, quand on a peur aussi de, hem, tu sais, d'a de pas avoir de compétences dans un domaine, bah, en fait, c'est pire. Parce qu'on a peur qu'on nous voit, heu, «nous», entre guillemets, et en plus sans compétences. Alors que, peut-être enfin, je sais pas, quand on va quelque part pour faire quelque chose, ça casse aussi un petit peu cette appréhension, dans le sens où, on va se faire un petit peu transporter par l'activité. Donc, je pensais que le sport, c'était c'était bien pour ça. Mais sinon, heu, c'est vrai que j'avais plutôt essayé, tu sais, d'aller, heu, ouais, de sortir avec des amis et tout. Ça peut être aller au ciné, aller au bar. Mais pareil, en fait, j'ai souvent besoin de, bah, d'avoir quelqu'un que je connais bien avec moi, quoi.
Mmh. Mmh. Mmh. Oui, c'est sûr que ça aide, ça met en confiance aussi. Mais, heu, en fait, le premier pas à faire, que tu sois toute seule ou avec quelqu'un, c'est d'y aller. C'est ce qui c'est c'est le plus violent, en fait. Mais une fois que t'auras passé ce cap, déjà, tu vas y aller. Par exemple, t'arrives au club de d'escalade ou de badminton, bah, tu sais que tu peux plus faire demi-tour. Donc, quand t'as réservé ton cours ou non, mais c'est bête à dire, mais, heu, des fois, c'est ce qui c'est ce qu'il faut. Alors, c'est pas dit qu'après, heu, forcément, ça te plaise ou que tu continues, heu, derrière. Mais déjà, cette première étape, tu vas te dire: «Bon, bah, si j'ai réussi à aller jusque-là, c'est que je peux faire mon cours et puis après, heu, on verra».
Ouais. Mmh. <chuckles> Ouais. Mmh. D'accord, ouais, au moins pousser s un petit peu le curseur jusqu'à se dire: «Bon, là maintenant, j'y suis, j'ai pas le choix», heu, peut-être ça va me contraindre, ouais.
C'est ça. Sans pour autant Oui voilà, mais sans pour autant que ce soit une contrainte dans le sens où, heu, s presque ça te fait du «mal», entre guillemets, d'y aller. Tu vois? Tu tu tu tu vas pas te sentir bien. Juste, par exemple, s'il faut t'inscrire parce que tu sais que tu faut réserver un créneau, tu le fais, puis quelque part, c'est, heu, quelque chose que tu vas devoir, hem, heu, bah honorer comme un rendez-vous chez le médecin, ou quoi que ce soit. Donc, déjà, quand t'auras fait ça, je pense que ça va débloquer quelque chose. Et après, bah, tu pourras y aller avec des gens ou, heu, ou toute seule et puis arrêter de penser que, beh, tu peux être nulle, alors que, en vrai, t'en sais rien, parce que tu l'as jamais vraiment essayé en le poussant.
Mmh. Mmh. Ouais. Ouais, je comprends. Puis, quelque part, c'est vrai, qu'en plus avoir des regrets enfin, je me dis: «Dans quelques années, heu, si j'ai pas essayé de sport co ou quoi, ça se trouve, je vais me retourner un petit peu, heu, sur, heu, sur ma vie» et je vais me dire: «Ben, c'est bête, heu, t'auras jamais essayé, donc tu peux même pas savoir si si vraiment, ça t'aurait pas, heu, correspondu, si t'aurais, heu, arrêté au bout de 2 jours», tu vois? En fait, je me dis: «Heu, ouais, si si je pousse la porte du du club, bah, peut-être que je serai nulle effectivement. Mais, au moins, en tout cas, j'en aurai le cœur net et et ça, c'est vrai que ça vaut un petit peu toutes les enfin toutes les heures de spéculation que que tu peux avoir sans oser le faire, quoi.
Mmh. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis après, ça peut te permettre aussi d'essayer plein de choses sans, pour autant, t'arrêter à, heu, tes 2 choix. T'en essayes plein, pour qu trouver quelque chose dans lequel tu te sens à l'aise, heu, dans quelque chose que tu peux faire seule, ou même accompagnée, sans que ça soit une contrainte ou que tu aies ce cette anxiété qui vienne te te pourrir, heu, un peu la vie, parce que c'est ça hein, heu, l'anxiété sociale. Et puis, je pense que, déjà quand t'auras fait ça, heu, à mon avis, après ça ira, heu, pas tout seul, mais ça sera déjà plus facile.
Ouais. Ouais. Ouais, je pen en vrai, heu, il y a il y a une partie de ce que tu dis, je me dis: «ouais, quelque part, je le sais un petit peu au fond de moi». Donc peut-être ça me fait du bien, ouais de de le réentendre. Mais il y a une autre partie où je j'appréhende un petit peu, heu, quelque chose, c'est d'y aller. Et finalement, hem, admettons, ça ça se passe pas super bien, tu vois, dans le sens, heu, même pas forcément, tu es nulle. Mais juste, heu, tu sais, tu vas pas trop savoir quoi dire, ça peut être un peu malaisant et tout. Et en fait, je me dis, ça se trouve, ça va encore plus renforcer, hem, bah, l'anxiété qu'on peut avoir. Tu tu crois que ça fait partie des risques ou ou je suis en train de me monter un petit peu la tête, heu, pour rien?
Mmh. Je pen alors ça s je pense pas que ça fasse partie des risques parce que, généralement, les sports collectifs, heu, ben, c'est collectif justement donc, heu, ils sont beaucoup dans le conseil, ils sont beaucoup plus ouverts que si tu faisais un sport, heu, hyper solitaire comme, heu, la musculation par exemple. Où, heu, où là, le jugement va arriver plus vite, heu, malheureusement. Alors que ça, il y a il y aura pas de jugement parce qu'en gros tu peux pas être bon ou nul dans ce genre de sport. C'est soit tu y arrives vite, soit il te faut plus de temps, soit tu as de l'appréhension. Mais c tout ça, ça s'apprend, ça s'apprivoise et tu peux demander des conseils parce qu'il y a jamais de en fait, il y a jamais de question bête, quand tu commences quelque chose. Donc, heu, il y a pas de raison pour que tu aies un jugement. Je pense qu'il faut que tu t'enlèves ça de l'esprit, que tu essayes et que tu oses faut surtout que tu tu oses poser des questions et dire quand, heu, bah, tu as une difficulté ou quoi.
Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, bah, écoute, en vrai, je pense que <chuckles> c'est bête, mais j'avais jamais vu ça sous cet angle là. Mais c'est vrai qu'en fait, surtout dans les sports co, heu, on est là pour apprendre aussi et puis pour bénéficier peut-être de l'expérience de ceux qui savent déjà ou qui savent mieux faire entre guillemets. Et en plus, heu, bah, c'est vrai que mon compagnon, quand on en discute, c'est ce qu'il me dit souvent, parce qu'il y a aussi des nouveaux venus. Alors souvent, il m'en parle, il me dit: «Voilà, on a fait ça, heu, telle personne, elle est vachement motivée et tout». Et c'est vrai qu'en fait, c'est des retours, heu, à chaque fois positifs, quoi. Quand bien même, on se dit, heu heu, c'est des gens avec qui, dans la dans la vraie vie, entre guillemets, enfin en dehors de la salle, heu, ils s'entendraient pas forcément parce qu'ils ont pas les mêmes points de vue et tout. Mais en fait, c'est pas grave parce que dans le sport, ça passe, heu, en second plan, quoi. Donc, heu, ouais, ça rejoint un peu ce que tu dis.
Mmh. Ouais, c'est ça. Mmh mh, c'est ça, c'est exactement ça, donc, heu donc faut que faut que tu essayes. Je suis plus sûre que ça se passera bien en plus.
Ouais, bah, écoute, en tout cas, heu, je vais je vais essayer de mettre ça en pratique. Alors je ne sais pas trop, heu ouais, est-ce que est-ce que j'irai dès le 1er créneau? Peut-être, pas forcément, je vais quand même essayer d'acheter un petit peu de de matériel et tout, mais heu mais ouais.
<chuckles> Essaye de prendre les créneaux peut-être, heu, tu sais, tu auras moins de monde si tu as des des s'il y en a qui proposent, tu sais, heu, dans l'après-midi ou ou dès qu'ils sont un peu plus libre où il y aura moins de monde, je pense que tu pourras te sentir plus à l'aise et après aller, heu, bah, le soir où là par contre, c'est toujours, heu, un peu plus blindé, on va dire.
Mmh. <clicks tongue> Ouais c'est vrai. Mais en plus ouais
Et ça, ça aide aussi à mettre en confiance quand tu connais pas, heu, les gens ou la discipline. Tu te dis, bon bah, tu es en petit groupe et c'est déjà, heu, mieux pour un début.
Ouais, parce qu'après, je pensais aussi heu c'est vrai que je crois que, pendant les vacances scolaires, à partir de de 18:00 heures, ils ouvrent le club un peu plus tôt aussi pour, heu, pour donner des cours aux plus petits, je crois, <chuckles> donc je me suis dit peut-être, heu, taper l'incruste à ce moment-là et heu, <chuckles> et pourquoi pas essayer de bénéficier des cours, heu. En tout cas, ça pourrait être, heu, rigolo.
<chuckles> Oui, puis toi et puis toi, je suis s en plus c'est sûr que ça te mettra plus en confiance. Toujours, heu, faut commencer petit sans se en se faisant un petit peu violence, mais pas trop. Et après ça ira tout seul.
Mmh. OK. Bah écoute, en tout cas, heu, je te crois sur parole et puis, bah, je pense que je vais essayer ça, heu bon, peut-être pas le 1er créneau possible, mais en tout cas, ouais, d'essayer petit à petit et et et ça a l'air d'être, heu, un bon plan, donc, heu, je te remercie.
Mais de rien. Puis, j'espère que ça ira et que tu pourras continuer pendant longtemps les disciplines que tu veux.